Ja, dann, äh, erzähl doch mal, wie hast du denn so dein liebstes Hobby entdeckt?
Also mein allerliebstes Hobby, äh, habe ich ganz früh entdeckt. Äh, ich das müsste so gewesen sein, als ich so 5 war. Da habe ich nämlich das erste Mal Fußball geguckt.
Mhm.
Und, äh, es war nämlich so, dass, äh, ja ich in meinem Kinderzimmer war und wir haben noch woanders gewohnt und haben dann so, ja, mein neues Bett irgendwie, äh, aufgebaut, und da lief im Hintergrund Fußball. Und ja, das hat mich so begeistert irgendwie, dass ich seitdem ja eigentlich 20 Jahre dasselbe Hobby habe. <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. Also Fußball ist ist dein liebstes Hobby?
Genau, auf jeden Fall. Also sei es jetzt gucken oder spielen. Ich habe auch gespielt, äh, aber auch genau, das hat angefangen mit dem mit dem Zuschauerdasein.
Mhm. Ja, äh, du hast gesagt, du hast gespielt, du spielst also nicht mehr?
Ne, also ich habe, äh, ganz lange gespielt eigentlich, bis dann, äh, ja das, äh, Studium irgendwann angefangen hat, und dann habe ich aufgehört, weil es dann ja doch irgendwie zu viel wurde. Ähm, ich spiele auch immer noch gerne, aber ja, jetzt ist mehr so dieses, äh, Fan-Dasein.
Mhm. Mhm. Ja. Also, jetzt gehst du vielleicht mal mit Freunden mal raus und aufm Bolzplatz und dann 'n bisschen kicken so for fun, aber nicht mehr im Verein.
Genau das. Also wenn, dann spielen, dann halt eher das und sonst äh, sonst halt irgendwie mit den Freunden ins Stadion.
Welchen, äh, Verein ist welcher Verein ist 'n da dein liebster, wenn ich, ja, das mal so fragen darf?
Ich komme aus Köln, also ich bin, äh, FC-Fan vom 1. FC Köln. Und da bin ich auch Mitglied und ja, e eigentlich so bei ziemlich allen, äh, Heimspielen bin ich dann, äh, im Stadion, ne?
Mhm. Ja. Okay, ähm, hast du da so 'ne Art Dauerkarte, oder
Ne, also, ähm, 'n 'n Dauerkartenplatz ist normalerweise ziemlich schwer zu bekommen. Ich bin einfach Mitglied, das heißt, ich habe, äh, 'ne Woche früher, äh, ja, die Chance, so Tickets zu bekommen, so Karten
Mhm. Mhm.
und genau, das ist dann halt der Vorteil dann.
Kommt man da einfach so, äh kann man sich da irgendwie einfach für bewerben, Mitglied zu werden, oder wie wie sch wie kann ich mir das vorstellen?
Also Mitglied werden kannst du einfach so. Also du kannst, äh, eine Mitgliedschaft beantragen und dann bezahlen und dann bist du Mitglied. Das geht das kann jeder einfach so machen. Ähm, aber für 'ne Dauerkarte zum Beispiel, ne, also dass du 'n festen Platz, äh, irgendwie hast für immer da äh, da musst du dich auf 'ne Liste eintragen, äh, und dann, ja, musst du dementsprechend warten.
Mhm. Okay. Okay. Und, ähm, würdest du sagen, dass das Hobby irgendwie deinen Alltag oder in deiner Identität etwas verändert hat, also jetzt so im Freundeskreis, Berufswahl, Selbstbild?
Ja, schon. Also im Alltag erst mal auf jeden Fall, dass es halt so was ist, dass man irgendwie ausm Alltag entfliehen kann. Also, wenn ich jetzt die Woche arbeite und, äh, irgendwie lernen muss oder so was, dann ist es halt so dieser Samstag, wo man dann beispielsweise Fußball guckt, dass man dann so ja, einfach weg ist davon und so auf andere Gedanken kommt.
Mhm. Und, ähm, gab's 'n Moment, wo du gesagt hast, ähm also du meintest ja, glaube ich, vorhin: Früher hast du mal 'n Spiel gesehen und dann dachtest du, „das ist es.“ Ähm, war das so dieser Moment, wo du gesagt hast: „Okay, ja, das ist das Hobby, da habe ich voll Bock drauf“?
Ja, also ich habe mir damals jetzt nicht irgendwie so gedacht: „Okay, ab so das ist jetzt mein Hobby und das werde ich so und so lange irgendwie haben“, sondern mehr so, ich fand das einfach richtig cool. Also, ich habe das gesehen und dachte mir dann so: „Okay, das ist also diese ne, dieser Sport einfach, äh, irgendwie den Ball ins Tor zu schließen so, das einfach so richtig cool“ und dann war's immer so Bestandteil auch.
Hm. Ui. Ja. Und, äh, ich gehe davon aus, du verbindest sehr viel mit dem Verein, dann auch, wenn du auch Mitglied bist. Ähm, wie sehr beschäftigst du dich denn mit dem Thema FC Köln in der Woche, jetzt einmal als Beispiel?
Ja, also, ja, ich verbinde auf jeden Fall viel mit dem Verein. Äh, natürlich ist es ja einfach der Verein von der Stadt, wo ich halt herkomme, aber, ähm, so im Alltag ist das dann so, dass man viele E-Mails bekommt, äh, vom vom Verein irgendwie, was jetzt so Pressekonferenzen angeht oder irgendwie Transfers oder, äh, wie die, äh, U21 mal gespielt hat und so, also schon relativ oft, also mindestens dreimal oder so, lese ich mir vielleicht irgendwas durch oder gucke mir irgendwas an von dem Verein.
Mhm. Hm. Ja, und dann, äh, am Wochenende bist du auch, äh, fast immer im Stadion, ähm, im Heimstadion. Bist du auch, äh, auswärts öfter dabei oder wenn, dann meistens nur zu Hause?
Ja, ich bin teilweise auch auswärts dabei, äh, wenn's halt in der Nähe ist, ne? Also so was wie, äh, Gladbach, Düsseldorf, äh, oder wenn mal irgendwie die 2. Liga da irgendwas in der Nähe war, dann war ich dann auswärts. Vielleicht auch mal Dortmund, aber sonst halt eigentlich nicht. Also, eigentlich fast nur zu diesen, äh, Heim-Sachen.
Mhm. Mhm. Und, ähm, wenn du jetzt vergleichst heim und auswärts, äh, ich gehe mal davon aus, Heim Heimspiele sind wahrscheinlich die geilsten.
Ja, auf jeden Fall, also sind, äh, die, die am meisten Spaß machen, äh, weil man halt z zu Hause ist und, äh, ja, der Weg ist auch nicht so lang <giggles> und so was. Äh, aber es macht auch mal echt, äh, Spaß, auswärts, ins Stadion zu gehen, dass man einfach mal so 'n anderes Bild auch irgendwie bekommt, äh, so 'ne, wie andere Stadien aussehen und so was und diese ganzen Sachen.
Ja. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, da kann man natürlich dann, ähm, auch mal ordentlich was sehen und ich schätze mal, bei so, äh, gewissen Spielen, äh, zum Beispiel gegen den gegen Gladbach ist dann wahrscheinlich auch noch mal, äh, was was sehr Spannendes. Äh, da weiß ich von der Rivalität auf jeden Fall. Ähm, wie wie f wie wie wie findest du die Spiele in Gladbach?
Ja, also die Spiele in Gladbach konnt äh, konnte ich jetzt auch 'ne Erfahrung bringen 'n paar Mal und das ist, ja, im Stadion, äh, bekommst du nicht so viel mit, äh, davon, also, dass das jetzt halt so ne, dass es irgendwie jetzt ganz schlimm wird, aber halt so man merkt, dass die Spannung 'ne andere ist. Man will unbedingt, dass das eigene Team gewinnt und man sieht diese anderen Fans und, äh, hört die und so was. Also, die Stimmung ist halt 'ne ganz andere, weil du halt auch einfach nicht zu Hause bist, so.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Okay. Ähm, noch mal kurz, äh, zu früher. Du hattest gesagt, du hast selber gespielt im Verein richtig?
Ja genau, also ich habe im Verein gespielt ja.
Äh, war das einfach 'nen Verein bei dir so in der Nähe, ähm, oder war das auch 'nen jüngerer Verein von Köln?
Ne, also es war einfach 'n Verein in meiner Nähe, äh, so. Äh, das war jetzt keine U-Mannschaft vom vom FC oder so. Dafür hat es dann nicht gereicht, aber, äh, ja, so 'ne Mannschaft, die halt in der Nähe war, äh, weil irgendwie kam das dann halt auch so, wenn du dann halt irgendwie viel guckst oder sehr gerne spielst, dass du das dann halt auch so ja, so halt insofern hobbymäßig machen willst, dass du dann halt regelmäßig spielst und zu Spielen gehst und so was, ja.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Welche Position hast du da gespielt?
Ich war eigentlich immer Flügelspieler, also so linker Flügel hab ich immer gespielt. Und, ja, es hat es ist variiert so, aber meistens dann so linker Flügel.
Mhm. Hattest du denn selber mal den Traum, äh, vielleicht mal 'n berühmter Fußballspieler zu werden?
Ja, ich glaube, dass jeder kleine Junge irgendwie, <chuckles> äh, den Traum hat, ja so 'n Fußballspieler zu werden. Äh, ja, hatte ich natürlich auch. Aber ich habe mir jetzt nicht so gedacht, auch als ich im Verein gespielt habe ich hatte nie den Traum so richtig manifestiert, dass ich jetzt sage: „Okay, ich trainiere jetzt so hart oder ich arbeite jetzt so sehr da dran, meinen Traum vom vom Fußballer irgendwie zu, ja, ermöglichen.“
Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Ja, es gibt ja viele, die, ähm also wie du sagtest, wenn man klein ist, gibt's viele, die, äh, sagen: „Oh, ich wäre gerne Fußballstar und hier“ und dann spielt man 'ne lange Zeit im Verein. Ähm, und dann, meistens wird man älter und dann gehen ja die Sachen, geht das Leben weiter und irgendwie geht dann dieser Traum manchmal flöten. Ähm, das ist leider ja lei irgendwie so.
Ja.
Und du hast dann ja angefangen mitm Studium und dann hattest du keine Zeit mehr dafür, fürs sch fürs selber Spielen?
Genau, also dann, äh, ging's halt irgendwann nur noch um die Priorisierung irgendwie, weil wenn du dann halt ja ne, wenn wenn du dann halt anfängst, dann siehst du: „Ah, okay, weiß ich nicht, ich habe hier viele Vorlesungen. Oh, und die überschneiden sich mit dem Training und mit den Spielen. Okay, also muss ich mich jetzt entscheiden“ ne, jetzt Uni oder Verein so, dann kommt man eben zu dieser Priorisierung.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, gut, das ist natürlich schwierig, sich dann da, äh, zu entscheiden, aber denke mal, bist du denn zufrieden mit deiner Wahl zu sagen, ich mache lieber Studium als, äh, mein Hobby weiter auszuleben im Verein?
Äh, ja, <chuckles> ähm, so 'n bisschen kann man das irgendwie nicht sagen, weil im Endeffekt wäre es wahrscheinlich auch cool gewesen oder man hätte es irgendwie auch geschafft, äh, d irgendwie zu spielen und dann das nebenbei zu machen. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich in der gesamten Zeit jetzt nebenbei halt irgendwie noch so 'n, ne, Sport machen müsste, das wäre dann, glaube ich, auch sehr viel. Also, ich bin schon ja dann eher zufrieden auf jeden Fall mit der Entscheidung.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also das Fan-Dasein reicht dir dann aus auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja nicht nur, dass man dann immer ins Stadion geht, sondern du guckst ja auch die Spiele oder auch wenn du einfach mal kurz am Handy checkst, wie haben die wie haben die gespielt jetzt oder so? Das gehört ja alles dazu. Und das nimmt auch schon, ja, Zeit in Anspruch, auf jeden Fall.
Mhm. Hast du, ähm, Freunde, mit denen du, äh, des Öfteren dann ins Stadion gehst?
Ja, so es gibt immer so 'ne Gruppe eigentlich, mit der ich persönlich dann so im Stadion bin.
Mhm.
Äh, immer dieselben eigentlich, äh, mit denen ich dann, ja, das Hobby irgendwie teile auch. Und man geht dann immer so als Gruppe, also alleine bin ich noch nicht gegangen.
Mhm. Okay, und die sind, äh, dann nehme ich an, auch alle Ultra-Fans und der in der Richtung.
Ja, die sind auch, äh, eigentlich so wie ich, dass sie dann genau, äh, Fans sind. Jetzt keine Ultras, ne, die kennt man ja auch. Hier die aber halt s genauso Fans wie ich. Auf jeden Fall.
Ja, ja klar. Ähm, haben die auch 'ne Mitgliedschaft? Seid ihr da alle zusammen drin?
Ja, die haben die haben auch 'ne Mitgliedschaft. Äh, man kann so pro Mitgliedschaft kann man immer eigentlich 2 Tickets holen dann für ein Spiel. Und dann guckt man immer, dass man ja vielleicht noch andere Leute irgendwie, ja, mitnehmen kann oder so was. Aber die die 'ne Mitglei Mitgliedschaft haben, die dann auch dabei sind, die genau das sind dann die, die auch am häufigsten dann auch da sind so.
Mhm. Ja. Und, äh, gab's auch mal 'ne Zeit, wo du es eher weniger geschafft hast, äh, ins Stadion zu gehen wegen Zeit, Geld oder sonst irgendwas?
Ja, also, äh, aus beiden Gründen gab's auf jeden Fall mal diese Zeit. Äh, einmal, äh, wegen Geld, also, ne, sich das irgendwie zu leisten, dann jede Woche da ins Stadion zu gehen. Da habe ich dann auch irgendwann gesagt, wo ich dann, ja, auf jeden Fall weniger hatte ja okay, 'ne, also das ist äh, das ist nicht das ist nicht möglich. Und, äh, wenn so Klausurphasen dann sind, äh, jetzt, äh, in der Uni zum Beispiel, dann habe ich auch eigentlich gar keine Zeit, dann dahinzugehen. Also da das passt dann mit der Zeit einfach gar nicht.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Wenn dich jemand, ähm, so auf deine Hobbys anspricht, äh, dann erzählst du wahrscheinlich so von von Fußball als 1., gehe ich mal von aus. Ähm, was was verspürst du so, wenn wenn du so über das Thema sprichst? Was löst das in dich in dir aus?
Ja. Also vor allem, was eigentlich immer in mir auslöst, wenn ich darüber rede, sind das diese Kindheitserinnerungen irgendwie. Also, weil das ist ja nicht nur irgendwie halt 'n Sport, sondern man verbindet das ja auch mit supervielen Erinnerungen und an Menschen vor allem auch. Äh, und an Momente und so was und da muss ich immer dran denken, wenn ich über das Thema rede. Und das löst dann so, schon so 'n glückliches Gefühl und so 'n so 'n „alles ist gut“ und so was. So so würde ich's beschreiben.
Mhm. Ja. Mhm. Das ist doch superschön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ist das eigentlich 'n guter Abschluss für das Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall für deine, ähm, offenen Antworten. Dankeschön.
Ja, danke auf jeden Fall auch fürs Zuhören. Äh, und ja, ich hoffe, dass es, äh, 'n Hobby ist, was noch <chuckles> lange bestehen bleibt.
Ebenso.